Ah! Che paura aiuto e quindi cioè, se vai aprir la porta, uhm, che che c'hai su na maschera fai un po' spavento. <laughs> Stavo pensando a sta cosa. <chuckles> Ah! Ti chiudi là per un quarto d'ora quindi niente, non ti fai vedere da nessuno. <chuckles> Ah, e poi aspetta scusami dimenticavo a casa mia hanno tutti il vizio di andare al bagno col telefono. <chuckles>
<chuckles> Di in effetti. Ma infatti la faccio sempre nel bagno. No, ma infatti la faccio sempre nel bagno, mi mi mi mi chiudo nel bagno, faccio questa Esatto. No, no, no, no n no, meglio meglio così. Ah, n no, io no, io no, perché
E quindi, capito? Cioè, le sessioni del bagno diventano lunghissime perché poi magari hanno finito di fare quello che devono fare però <chuckles>
E Eh <sighs> Ma guarda, ban ma n ma ci sono ci sono queste persone, sono un po'ab so chi è abituato diciamo portarsi il telefono, poi c'è in passato anche c'era si portava, il giornale. N no, io no non non non, cioè non l'ho mai fatto, non mi interessa. Ecco, quando vado al bagno faccio diciamo ci sto quando di e basta, e poi e poi esco d d cioè, non mi interessa stare ore e ore a a a non fare praticamente niente.
già che sono là. Vero? Eh! Ma neanch'io, ma quello che devo fare. <chuckles> Ah! che ridere! No, no, no, questi qua invece ma tutti c'han sto vizio, eh, boh. Io n io no. Poi qua quando vedo poi proprio mio marito che c'ha già in mano il telefono e gli occhiali, io dico: "Non vorrai mica andare al bagno?" <laughs> "Stai andando al bagno vero?" <chuckles> Mi fa troppo ridere e faccio: "Aspetta, aspetta vado prima io perché poi so che stai rimani 10 minuti" che scende brutte anche comunque.
No. <chuckles> <chuckles> L'unico momento in cui telefono è il bagno. <chuckles> Certo. Mh. No, certo. No, ma p mhmm, vabbè, <chuckles> uhm
No, nel senso molto questa questo ménage che abbiamo sinceramente. <chuckles>
No, è vero è no, è vero è, mhmm, inutile ecco. Ehm, un po' per concludere i benefici di una routine di rilassamento, cioè sulla tua salute mentale, cioè ti rilassa, ecco ti ti aiuta ecco la la salute mentale, ti
Mh. Eh! Ma sì, ma guarda, sai perché? Dormire comunque tante ore fa bene al cervello.
Certo. E io a me diciamo, viene m non dico pesante, però ecco, devo cercare di regolare il sonno perché, ehm
Mh-mh. Eh. Ma tu 8 ore riesci a dormirle? M mai?
No, assolutamente io penso 6, 7 ore dormo, ma non non di più, cioè
Eh no, più dormi meglio è guarda, me me l'han me l'ha detto il dottore a me di dormire tanto, perché così ti ti ricarichi.
Lo so, lo so. No, ma n ma io anche me ne accorgo, me ne accorgo perché esatto, me ne accorgo che quando mi sveglio magari sono un po' più assonnato, più stanco. Quindi ecco, dormire tanto fa bene, è vero, sì.
Mh, dai allora senti adesso per stasera ho già la mia bella routine e quindi guarda, ti rin ti ringrazio dei tuoi consigli <inhales> che mi farò una maschera, <chuckles> credo che mi farò una maschera. Eh, io provo stasera dai, eh. Ci sentiamo presto. <chuckles> Ciao, ciao, ciao.
Sì. Hai la la la routine? Grazie a te. <chuckles> <chuckles> Eh, dovresti provare, ecco. Dai, va bene. Sentiamo, ciao. Ciao.

Ma penso dopo mezzanotte sicuro. <chuckles> Perché perché non riesco a addormentarmi, ehm, no, purtroppo non ho il sonno pesante.
Anch'io, anch'io, per Eh. Ma io alle 10 sono a letto, eh, io sono alle 10 sono a letto, comincio a leggere, mi guardo una roba, <chuckles> poi basta, cioè non fino a mezzanotte anch'io non riesco, ma ma non guardo neanche la TV guarda. Secondo me, ecco, la TV mi quello se g se guardo la TV io non dormo più, quindi lascio perdere.
<chuckles> Certo. Mh. No, no, stessa cosa. No, ma televisione No, ehm, allora io di dipende che programmi sono, perché allora io è raro che guardo la televisione, però, ecco, quando la guardo mi capita, magari, che mi addormento col televisore acceso, non quindi
Mh. <chuckles> Sai a me cos'è che mi rilassa molto in TV? Quando c'è il Gran Premio. <chuckles> Quando c'è il gran premio mi addormento sempre. <chuckles> E allora dico se qualcun altro s c'è in casa le dico: "Oh mi svegli agli ultimi 3 giri grazie." <chuckles> Eh, sì perché domenica ti rilassi, guardi la partenza che, capito, è sempre eccitante dalla partenza, ti guardi i primi 10 giri poi bolla al naso. <chuckles> Sì. <chuckles>
Uhm, ah, <chuckles> vero, ti rilassa? <chuckles> <chuckles> Certo. Quindi Certo, no, è normale. <chuckles> Certo. E poi basta eh, basta, f finito f finito, ecco.
<chuckles> Sì. Ma solo al Gran Premio mi fa 'sto effetto. Tutto il resto no, le partite di calcio no.
<chuckles> Vero. Oddio, altre cose non ti fanno questo questo effetto un po', diciamo, da da dormire, ecco, no.
No. No, no, no, no, solo quello guarda, i lo son sicura al 1000 per 1000 che m'addormento con quello. Anche Motomondiale eh, cioè per il perché girano continuamente capito, e fanno sempre la stessa pista, sempre uguale, no, e tu eh. Sì, <chuckles> infatti non so loro come facciano a guidare tutto quel tempo. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Certo. T ti fanno addormentare, giustamente. No, è uhm, è è è p è p è passione, è diciamo, uhm, e c c diciamo, uhm, ci vuole ecco, uhm, impegno, ecco,
No no, ma certo. Poi ovviamente a d uhm, è diff penso sia difficile addormentarsi a 300 all'ora, uhm, penso sia un po' complicato. <chuckles> Non penso neanche sia molto sano. Però ecco, vedi, per contro invece ho visto un film che parlava appunto di di corse di di Formula 1, e il film il film non mi ha fatto addormentare, perché alla fine no, stranamente no, pa perché non c'era appunto la corsa che dura 2 ore, ecco per quel
No, eh Solutamente. Già. Ehm, ma penso di Sì. Okay. Sì. Il film non ti ha fatto addormentare, ved <chuckles> 2 ore, certo. Certo, e magari era qualcosa che ti interessava, che in qualche modo magari riuscivi, ecco, a stare sveglia, ehm, ehm, e quindi, ecco, sì. <sucks teeth> Ma
quindi Sì, sì, sì, sì. Poi vabbè una volta te te quando stavo in una casa un po' più grande, che avevo più spazio per me, e magari meditavo un po', riuscivo anche a avere quella mezz'oretta di o yo o facevo yoga, insomma, o stretching, anche semplicemente, per per sciogliere un po' la schiena prima di me di andare a dormire.
Sì. Okay. Sì. Oka ah, okay. Ah. M'ha andata
E quindi, quello lo facevo adesso niente. Non ti sento più.